Đúng rồi. Đó, thì có khi là đến, ưm, một lúc nào đó mình sẽ có một cái bộ phim mà nó ấn tượng đến mức mình có thể xem lại, còn bây giờ thì bây giờ là mình không quên thôi, chứ còn xem lại thì chắc hông hông hông có mong muốn đó. <sniffs> Cảm thấy là mình, à, còn rất ít thời gian để làm những chuyện khác.
Xem lại là, ờ À, hiểu, hiểu, hiểu. Mình nên dành cũng nên dành thời gian để làm chuyện khác mà, hoặc là có thể là xiên tìm một cái phim khác cũng, ơ, kiểu như, chủ đề giống vậy.
Ờ, đó, đó, mình mình luôn muốn một cái gì đó mới, còn cái gì mà mình đã biết rồi, mình đã, ừm, trải qua rồi thì mình hông muốn trải qua lại một lần nữa. Kiểu đi du lịch ở nơi đó rồi mình sẽ không muốn đi lại nữa tại mình biết là còn rất là nhiều nơi để mình đi, nhưng mà rõ ràng có những thứ mình sẽ đi lại kiểu, ơ, Đà Lạt tại nó mát, <chuckles> kiểu vậy. Thì biết đâu <chuckles>
Ừm. Ừm. Thì h ờ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Hoặc là ăn lại bánh tráng nướng.
Biết đâu sau này mình sẽ xem được một bộ phim ờ, đó, thì biết đâu đó, ơ, có một bộ phim nào đó nó đủ ấn tượng như Đà Lạt á, thì có khi là mình sẽ đó xem lại còn không thì thôi. Ưm. Bây giờ thì chưa. <chuckles>
Cũng <chuckles> cũng được, bây giờ và rất chiếm tới như giờ vẫn chưa.
Ờ, rất tiếc, đến bây giờ vẫn chưa có bộ phim nào quá ấn tượng với mình dù là những bộ phim của Pixar, mình rất là thích, mình rất là thích cái tư tưởng của chuyện làm phim mà cả người lớn và con nít đều có thể coi được á, mà mỗi người thì coi ở một tầng khác nhau á.
Hiểu. Hiểu. Hiểu, hiểu, hiểu. Ủa, vậy, à, trong cái phần 2 á, Riley có thêm cảm xúc vậy thì ba mẹ nó có thêm cảm xúc hông?
Ừm. Ờ hơ, có luôn, vẫn v cũng có luôn, tức là, ờ, nó vẫn thêm cảm xúc giống như vậy luôn. <chuckles>
Là tức là ba mẹ vẫn còn được thêm cảm xúc hả?
Ờ, kiểu vậy, tức là, ừm, cũng không thể nào trách được tác giả, tại vì, ừm, tác giả họ cũng làm phim theo cái logic của họ mà, không thể nào là l lúc đó ba mẹ có nhiều cảm xúc hơn con được á, thì nó khó, đúng không? Người người xem sẽ hông hiểu, ờ, thì lúc đầu phần 1 thì hông
Ồ! Hiểu. Đúng rồi, tức là vẫn có, nhưng mà, kiểu là, vừa đủ thôi.
À, kiểu vậy, thì, ờ, nó là logic của họ, mình cũng, ơ, không có thể kỳ vọng, ờ, nhiều hơn, nhưng mà cũng khá thú vị. Thôi câu hỏi của bạn khá thú vị, mình sẽ tìm hiểu. <chuckles>
Hiểu. Ờ. OK, cảm ơn bạn nhiều, à, cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ, ơ, về trải nghiệm xem phim của bạn nha. Chắc mình sẽ xem lại cái "Inside Out" 1 và chắc chắn sẽ xem thêm cái "Inside Out" phần 2.
Ờ, cảm ơn bạn.

Ờ, đó, nên nên là lý do tại sao mà teen nó mới mắc cỡ á, còn lúc nhỏ tụi nhỏ nó nó có, ơ, không mặc đồ nó cũng không có mắc cỡ á, <chuckles> tại vì nó chưa có cảm xúc đó. <chuckles> Kiểu kiểu vậy, thì nó rất là thú vị. <chuckles> Ừm.
<chuckles> Chạy vòng vòng, vòng vòng quanh nhà. Ủa, vậy, à, cái cái cảm xúc thứ 8 mà thiếu có phải là cái có phải là cái con hoài niệm hông?
Hông, nó vẫn còn một cái cảm xúc nữa là hình như là ganh tị thì phải, ờ, đúng rồi, ganh tị, ờ, ganh tị. Ờ, <chuckles> c cảm xúc hai cảm xúc thêm mà.
Ganh tị hả? Ồ. Ủa, vậy rồi tới cuối phần tới cuối phần 2 vậy con hoài niệm nó có ra hông hay là
Nó nó chỉ được xuất hiện có một, ờ, một đoạn đó thôi, nó nó ló mặt ra và, ơ, đuổi nó vô, rồi rồi xong nó hông được xuất hiện nữa, tại vì, ờ, teen thì nó không có hoài niệm đâu, nó chỉ hướng về phía trước thôi, nó chỉ nghĩ về tương lai thôi.
nó ở đó luôn? Chán hè. Ờ, cũng hợp lý ha, tại vì, à ủa, vậy là nó vậy có phải cái việc mà đẩy cái con hoài niệm đó ra, có phải tức là, a, mấy bạn tuổi teen đang cố gắng không không, kiểu, nhớ, hoài niệm nhớ lại những chuyện cũ, cố gắng hết mức có thể hông?
Tức là cũng có, tức là, ờ, tức là hổng phải, hổng phải là cố mà mà là, giống như kiểu, một cách, ơ, tự nhiên á là là các bạn sẽ hông có hoài niệm. Nhưng mà đâu đó trong một một một thoáng nào đó các bạn sẽ cũng nhớ về một thứ gì đó trong quá khứ, nhưng mà rồi nó thoáng qua thôi, nó chỉ thoáng qua, xẹt qua cái rồi thôi, mà các bạn sẽ lại tập trung vào tương lai á, chứ các bạn ít khi hoài niệm. Nhưng mà mình lớn lên một đoạn là mình sẽ toàn hoài niệm thôi. <chuckles> Là mình nhớ
À há. Ờ. Hiểu. Hiểu. Đúng rồi, lớn lên mà bạn khi mình khi mình có đủ có đủ thứ để nhớ về rồi á thì mình chỉ toàn hoài niệm thôi.
Ờ. Đúng rồi, ờ, rồi mình sẽ nhớ rất là nhiều. Ờ, đó, nó rất là thú vị và nó rất là đúng với câu chuyện hình hình thành tâm lý con người á.
Vậy cũng hay ha. Vậy cũng hay ha. Vậy, à, nếu sau này bạn có cơ hội bạn có muốn, ơ, xem lại 2 phần đó nữa hông?
Nhưng mà

À, và và thực tế là trong trong hoàn cảnh thiệt là nó cũng như vậy luôn, và nó chính xác hoàn toàn. Hông có hông phải là thông tin, ơ, viễn tưởng.
Thực ờ, thực ra thì nếu để thấy thấy tận mắt á, thì chưa có ai thấy trơn á. À, chỉ có là những cái lý thuyết, ơ, những lý thuyết được đặt ra dựa trên những thông số mà họ nhận à, loại các nhà học nhận được.
Không, ờ, không có ai thấy hết. Nhà khoa học hả? Ờ, tức là những ừm, ờ. Vậy thì vậy vậy thì những cái nhà khoa học đó là họ cũng nghiên cứu rồi, xong rồi họ sẽ, ừm, cung cấp thông tin cho người làm bộ phim đó, mình nghĩ vậy, phải hông?
Và nó nó khá là chính xác. Đúng rồi, chính xác luôn. Ờ, bên đoàn làm phim họ mời một cố vấn khoa học để có thể cố vấn cho phim đó luôn.
Wow, xịn vậy! Ừm, vậy là quả quả là một phim đầu tư, vậy chắc là hình ảnh chất lượng cũng khủng khiếp ha.
Đúng rồi, rất là khủng khiếp. Một cái cảnh, a, phân phân đoạn ngắn, một cái đoạn cỡ 1-2 phút cho cái hố đen đó thôi á, cũng sẽ đã phải mất, ờ, hình như mình nhớ là hơn 300.000 giờ để có thể, à, r à, render hông phải quay được, mà render, tức là xử lý ra được cái, ơ, cái phần CGI đó.
Ờ. Quay được á hả? À, tức là, ừm, phải xử lý hậu kỳ, đúng hông? Tức là sau khi quay xong rồi phải xử lý hậu kỳ, và mất rất là nhiều thời gian để xử lý hậu kỳ để ra được cái bộ phim đó. Vậy thì, ờ, mình đang hình dung được cái cảnh ấn tượng nhất của bạn là cái cảnh hố đen đó, đúng hông? Một cái cảnh, ừm, về hố đen đó, và và cái cảnh đó chắc là đâu phải quay thiệt đâu, đúng hông? Sẽ sẽ phải dựng lên, kiểu
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi, hông phải qu hông phải quay thiệt, phải dựng, ơ, bằng, à, à, máy tính.
Ờ.